Zustimmung, Zuneigung in anderen Leuten gesucht hast und deswegen immer die ganze Zeit für sie ja gesagt hast, damit die dich mögen?
Ich weiß echt, ne
Weil du selber einfach- sage ich mal- nicht mit dir selber, in dem Sinne
Ich Ja, das kann gut sein. Das ist jetzt Psychologie, davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, warum genau ich so äh, so veranlagt war, dass ich immer so so viel für andere getan hab. Ich hab so viel für andere getan. Ich weiß nicht das ist nicht normal, glaube ich. Ich habe auch beim zum Beispiel, ha ich hab, äh, ehrenamtlich gearbeitet. Und bei mir hat das Ehrenamt überhand genommen. Also, irgendwann mal hab ich nur noch am Wochenende gearbeitet. Und ich hatte aber selber als Schülerin, als ich hab Abitur gemacht und hab während des Abiturs Ehrenamt gemacht. Aber das war nicht mehr normal für 1, 2 Stunden irgendwie in der Woche oder so, sondern es ha waren ganze Wochenenden, jedes Wochenende. Und da merkt man, okay, anscheinend hatte i war irgendwas bei mir auf jeden Fall nicht ganz sauber. <giggles> <laughs> So ganz sauber war, glaube ich, nicht das hier. <laughs> Ja.
Mhm. Ja. Ah. Ach krass, ja. <laughs> Ah, ja, okay, wie's <giggles> Ja, die Sache, die du ja eigentlich nebenbei gemacht hast, a wurde dann zu deinen Hauptfokus, was ja eigentlich nicht dein Ziel war von Anfang an, in dem Sinne?
Ja, ey, das hat einfach zu viel Zeit eingenommen.